Me conta uma coisa, como você recomenda pedir esclarecimentos sem criar aquele atrito?
Ah, então, eu acho que a gente tem que ser educado, né? Acho que a gente precisa, eh, o primeiro ponto é você precisar saber como você chegar, porque eu acredito que não é o conteúdo ali da da mensagem que você vai passar pra pessoa. É o que, como você fala que impacta, sabe? Que que pode dar uma resposta negativa e tal. Então eu gosto sempre assim de de ser, eh, 100% real, 100% honesto e também ser educado. Tem que ser, acho que tem que ser tem que ser assim.
Hum. Uhum. Uhum. Boa. É, bacana esse ponto que você trouxe, hã, porque uma educação, uma empatia, né, isso gera automaticamente uma comunicação muito boa, né? Então, eh, às vezes o atrito ele é muito, hã, forte porque um ou um ou outro não tá cedendo, não tá respeitando os limites. E e bem interessante que você trouxe isso. E aí eu queria pensar assim, nesse lugar onde o outro tá muito na defensiva, eh, o que você faz nessa hora sabe, tenta desarmar ou cede ali ao ponto de deixar pra lá e pensar em um novo momento pra um esclarecimento?
Uhum. Sim. Aham. Sim, exatamente. Uhum. Exato. Exato. Exatamente. Hum. Então, eu acho que a gente também precisa entender um pouquinho como as pessoas são e como elas se comportam, né? Porque, eh, muitas pessoas elas realmente têm mais dificuldade de ouvir alguma coisa do que outras, muitas pessoas são mais, eh, reativas e tudo mais, hã, do que outras. Então a gente precisa entender assim como que que essas coisas funcionam, né? Então, eu vou muito do jeito que a pessoa é. Se eu sei que é uma pessoa que ela aceita um pouco mais de, eh, como que eu posso dizer, ela consegue entender um pouco mais as mensagens, ela é mais tranquila. Eu já já falo naquele dia. Agora se eu percebo que a pessoa ela tá nervosa ou estressada, ansiosa, até por outros motivos, eu já vou pensar num momento mais, assim, mais apropriado pra poder conversar com ela.
Uhum. Cer Uhum. Uhum. Uhum. Uhum. Certo. Aham. Aham. Olha, você acha que, hã hã, como é que eu posso te dizer isso de uma forma, olha, vamos lá criar uma forma leve, <giggles> sem parecer grosseira. Porque tem algumas pessoas que têm um grau de conhecimento de cultura, né, de conhecimento mesmo acadêmico, eh, inferior. Hã, e aí são as pessoas ignorantes, no sentido de de cu de conhecimento mesmo. Você acha que a comunicação com uma pessoa que é assim, com, eh, baixo, eh, conhecimento
Hum. Ah. Aham, aham. Certo. Uhum.
eh, dificulta do entendimento de que a pesso do que você tá falando. Porque às vezes você fala uma coisa e a pessoa entende outra totalmente diferente. Isso acho que você acha que é é mais difícil pra uma comunicação saudável?
Hum. E a Ah, eu acho que pode ser sim, eu acho que isso pode ser um dos pontos que que mexa com a comunicação, né? Porque, eh, assim, é infelizmente existem pessoas que elas não tem uma interpretação de texto ou até um vocabulário mais, eh, baixo, mais chucro do que outras, né? E aí alguma alguma palavra, alguma coisa ali pode ser interpretada de uma forma ruim, pode né? Pode acontecer muita coisa, então, assim, eu acredito que sim, viu? Eu acredito que tem isso também.
Uhum. Hum. Hum. Isso. Isso. Ruim, né? Uhum. Então, isso é importante. Isso é importante ser visto porque a forma como você vai es eh, esclarecer algo, eh, vai influenciar, né, na maneira que você vai estar iniciando a comunicação. Eh, se tratando de um chefe, eh, ou algum amigo, enfim, você acha que, eh, você pedir esclarecimento para um amigo vai mudar a sua comunicação em relação a um esclarecimento com o seu chefe?
Uhum. Olha, pode ser que sim, também como pode ser que não. Acho que depende muito né da do momento ali, né? Eh, en não sei, eu eu acho que eu acho que é muito pessoal, assim, existem pessoas que você vai perceber que com aquela pessoa dá pra se abrir mais, dá pra perguntar mais, e existem pessoas que não, né? Eu acho que tem que tem isso também, assim. Eu já já tive pessoas no trabalho, que eu sabia que eu tinha até um pouco de medo de ir falar com a pessoa, porque a pessoa era sempre muito reativa, sempre muito, assim, imediatista e já ficava estressado por qualquer coisa. Hã, então eu já sabia que a pessoa era daquele jeito, então quando eu tinha que falar alguma coisa com aquela pessoa, a gente tem que pisar em ovos, né? Pra, né, no que também não é uma coisa super legal assim, você precisa, eh
Uhum. Hum, bacana. Aham. Uhum. Olha só! Uhum, uhum. Hum. Não, não, é exatamente. É um desafio também para quem tá falando, né? De alguma forma, você vai ter que, eh, criar ali, eh, frases, um jeito diferente de de se comunicar. Eh, e você lembra se tinha uma maneira assim, eh que era mais fácil ou alguma frase que você usava pra quebrar ali o gelo da pessoa e você conseguir se comunicar e ter esclarecimentos, eh, sem criar atrito?
Uhum. É, então, eu lembro que a gente tinha assi no no mundo corporativo você tem que ter uma, eh, como que eu posso dizer, um uma forma ali de falar com as pessoas, né. Então você você acaba criando um calen um eh, pa palavreado, um jeito de se comunicar com as pessoas, e diminui que tenta diminuir esses esse criar esses atritos, né. Então eu sempre sempre eu sempre utilizava isso, assim. Mas eu acho que você precisa ser muito educado, esse primeiro ponto, você precisa ser muito educado, você não pode, eh, querer falar coisas que dão a entender outras, sabe. Muito perigoso isso, aque aquele tipo de pessoas que carrega com emoções e aí, eh, é um pouco, eu esqueci a palavra, mas é um pouco, sabe quando você fala uma coisa mas você está querendo dizer outra, eh
Uhum uhum. Certo. Uhum. Uhum. Uhum. Certo. Aham. Olha, uhum. A s intenção intencional que
É, exatamente, assim, quando você tem tem uma palavra pra ele.
Interpretação, né, diferente, hã. E eu sei o que você tá querendo dizer, mais ficou claro, né, o que você, eh, está pontuando e aí automaticamente me veio uma ideia aqui que eu gostaria de tentar, eh, combinar com você, né, esclarecer, hã Você acha que quando você manda um email, quando você escreve ou manda uma mensagem no WhatsApp, ou no chat alguma coisa, assim, eh, vai ser, eh, interpretada ou vai ser diferente do que você fala? Porque, pronto, você tá buscando um esclarecimento e você manda um email para o seu chefe, para o amigo, ou pra alguém da sua relação pessoal por exemplo. Você acha que a comunicação escrita ela é mais difícil de ser entendida do que a comunicação falada?
É, exatamente. Uhum. Claro, vamos lá. Uhum. Uhum. Olha, temos eu acho que assim, a escrita ela tem muitas interpretações, né. Na internet hoje em dia tem muita coisa que a gente não sabe que significa então: "Ai, letra maiúscula parece que você está gritando, e emojis e tal." E tá muito difícil a gente assegurar que essa comunicação ela vai chegar da mesma forma que você pensou que você escreveu, entendeu. É complicado isso assim. Mas eu acho que existem tons, né, eu acho que tem tons de jeito de de escrever ali que que ajudam a pessoa a entender melhor. Mas se a pessoa agora é um outro ponto meu, assim. Se a pessoa ela tá já numa fase, eh, que ela já tá: "Ai, tô de saco cheio do meu chefe, blá blá blá." Tudo que você falar vai ter outro sentido, né.
Uhum. É verdade, uhum. Joia, entendi. Uhum. Hã? Ah. Olha que ponto bacana que você trouxe, porque aí vai muito da expectativa, da emoção, do sentimento que a pessoa está naquele dia. Né. Então assim, se você faz uma pergunta, quer esclarecer algo com o seu chefe, o seu chefe responde, eh, monossilábico ou responde, eh, com tom lá que é dele normal, como você não tá bem, automaticamente você já gera ali um atrito, <chuckles> que não tem a ver com como ele fez mas tem a ver com você, sua emoção, seu sentimento, não é isso?
Uhum. Sim. Exato. Aham, exatamente. Eh eh, muitas vezes tem muito a ver com o que, ah, aquela pessoa tá passando ali, né, naquele momento. Então, eh, e eu aprendi com uma gestora minha, né, numa empresa no Brasil ela falava assim pra mim, né, porque só pra você entender, eu eu sou formado em arquitetura, né, eu sou arquiteto, eu trabalhava há muito tempo como arquiteto, e aí eu fui uma empresa me convidou pra um processo seletivo pra uma vaga que envolvia arquitetura. E aí eu estava um mês nessa vaga, e aí eles me falaram: "Olha, você tem um perfil comunicador, você tem um perfil que seria legal pra a gente ter no time de vendas de sales, né? Você quer aprender como que é, e quer entrar?" E eu acabei aceitando o desafio e fui, ah, e eu saí dessa empresa gerente, né, gerente de de, eh, de a o que a gente chama de Account Managers. Então, era uma empresa que, eh, vendia comprava e vendia apartamentos em São Paulo, era uma startup. Eh, então a gente eu lidava de corretores, então eu cuidava de corretores que iam pra rua vender e tal, hum, mas de um jeito diferente, que a empresa queria ser jovem, nova, internet, blá-blá-blá, não não o mesmo que uma imobiliária faz, né, tinham tinha coisas diferent então, eh, eu aprendi assim
Uhum. Uhum. Hum. Jóia. Aham. Aham. Certo, aham. Hã. Olha só! Jóia! Aham. Jóia. C c certo. Entendo.
que, eh, q ela me falava, né enquanto essa essa gestora estava me moldando ali pra chegar ao nível de gerente, ela falava assim pra mim, ela falava: "Olha, a gente tem que entender que a gente nunca sabe o que o outro tá passando naquele dia, né? A gente, eh, a gente nunca sabe o que outro tá passando, a ge". Exatamente, exatamente. Ela ela falava assim, ela fala: "A gente tá trabalhando, tá querendo ganhar o nosso dinheiro, mas aquele dia, aquela pessoa, ela pode tá num dia incrível, o melhor dia da vida dela, como tá pode tá no pior dia da vida dela, pode tá com a família no hospital, ou pode tá em luto, pode tá em tudo e ela tá fazendo aquilo acontecer mesmo com o coração partido, sabe?". É, então a gente precisa ter essa empatia de entender ali o o outro, que que o outro tá passando, sabe?
Aham. Olha, boa! Uhum. Aí tem a ver com a empatia, né, se colocar um pouco no lugar do outro. Uhum. Hum. Uhum. É, verdade. Aham. Ai, é, isso é muito bom, isso é muito bom! Eh, o problema é que, eh, trabalhar empatia é muito mais difícil, porque nós, como seres humanos, somos egoísta por <chuckles> por nascença, né, então a gente vai sempre pensar na gente, mas o outro lado é muito mais difícil, você se colocar do outro lado, né, porque você não quer saber o outro, você quer saber como você tá, o que você quer, o que você espera. E posição de chefe então, eh, como você estava, né, eh, que é uma posição que é m bem difícil também, porque você tem uma cobrança que venha i antes de você e você tem que cobrar pelo pra o outro. Então, assim, às vezes um esclarecimento de algo, eh, que você precisa ter de uma equipe sua, eh, já é um processo que você nem sabe lidar, porque você já tá tendo um atrito na sua parte pessoal com seu chefe, né, com a empresa. E aí você não pensa no outro, você vai pensar em você, porque, olha, eh, disse como tem um ditado: "Farinha pouco, meu pirão primeiro", eu não sei se você já ouviu essa expressão. É, é porque pra fazer o pirão tem que fazer a fa tem que ter a farinha, se tem pouca farinha: "Deixa eu fazer logo o meu, depois eu vejo o que que vai acontecer com o dos outros". Então, eh, então tem muito dessa ideia, né, então, eu já ouvi algumas vezes no meio do no mundo corporativo e eu v me assusto, né, porque as pessoas são egoísta mesmo, ao ponto de não pensar no outro. Eh, e você já teve, eh, alguma conversa porque como a gente conversou, né, falamos que a conversa escrita ela é um pouco mais difícil de ser interpretada. Eh, e já teve algum momento, assim, de de extremo, eh, falta de entendimento em que você precisou esclarecer, eh, s de fato, pra não criar algo maior, você já teve alguma situação que você viveu nesse ponto?
Uhum. Uhum. Uhum. Uhum. Nunca ouvi, nunca ouvi falar isso. Aham. Aham. Aham. Exato. Uhum. Ah, então, eu já tive, assim, uma situação nessa mesma empresa, ah, porque eu tinha eu tive um colega, assim, que era super legal, assim, sabe? Ele era super, eh, divertido, a gente tinha muitos momentos legais juntos, mas como profissional, ele tinha vários, assim, vários probleminhas, assim, de relacionamento, né? Ah, então a gente tinha que sempre pisar, assim, e ele se ele entrou na empresa, assim ele começou, né, na nossa no nosso time como se ele fosse uma pessoa, assim: "Nossa, o melhor! Que vai fazer isso, que vai mudar e blá-blá-blá" e no final ele não conseguiu fazer nada, sabe?
Hum. Certo. Hum. Hum. Jóia! Uhum. Hum. Eita! Criou a expectativa e não conseguiu cumprir.
É, exatamente, criou, criou, criou, criou e não conseguiu cumprir. Hã, aí, ele criou, assim ele, na verdade, ele criou problema com todo mundo, sabe? É.
Eita! Olha só que situação!
Criou problema com todo mundo, aí todo mundo virou o culpado por ele não conseguir bater as metas. Porque ele veio com falando que "ele batia não sei quanto de meta, que ele fazia isso, que ele fazia não sei o que lá", e quando chegou o primeiro, eh, o primeiro mês, assim, foi okay, né? Mas depois ele começou cair, assim, ele não conseguia segurar. E aí, o que acontecia? Ele começou, eh, se ele pedia opinião e somente assim ele pedia ajuda, só que ele não aceitava ouvir.
Uhum. <laughs> Ai, que problema!
Exato! E, aí, foi um problema que, assim, eu larguei de mão, assim, porque ele era ele era, hum, eh, como que eu posso dizer? Ele fa tinha a mesma vaga a mesma função que eu, só que ele cuidava dos corretores deles, então não interferia na minha. O que eu tinha pra conversar com ele, eu conversei e eu falei e tal, mas ele não aceitava. Ele colocava a culpa, assim: "Ai, porque o chefe tal tá me", todo mundo estava assim, eh, como que eu posso dizer? Todo mundo estava é, tipo, todo mundo estava sabotando ele, todo mundo estava isso, todo mundo t é.
Hum. Ah, jóia. Aham. Sempre culpado, menos ele. Ah, complexo de inferioridade, né? Aquela pessoa que sempre acha que todo mundo tá contra ele, mas, na realidade, ele que se cau ele se coloca nesse lugar.
Exatamente, exatamente. Então, assim, foi um foi um caso, assim, que eu não, eh, eu tentei por um tempo ajudar, mas depois, assim, eh, eu falei: "Não, não, não é pra mim, sabe?
Olha só. Né, se desgastando mais, né?
É, não é pra mim. Então eu fa eu deixei pra lá!
Ai, que bacana. <laughs> É melhor, né?
E, aí, ele acabou mu ele até mudou de a eh, ele foi desligado depois de um tempo, ele mudou de área, foi desliga é, enfim, não deu certo, assim. Mas ele era uma pessoa boa, só era perdido no trabalho mesmo.
Vixe, sério? É uma pena, né? <laughs> Ai, que legal, gostei muito de ouvir, né, esse ponto dis de de como criar esclare ter esclarecimento sem atrito, e a forma como você conduziu todas as vezes que foi necessário. Muito obrigado por compartilhar.
Hã. Uhum. Ai, que bom, eu que fico feliz de compartilhar e você me ouvir tão bem, viu? Muito obrigado, até a próxima!
Ah, até já!